Also, folgende Situation: Ich bin jetzt, äh, vor knapp 6 Wochen umgezogen und das war für mich und meine Partnerin wirklich 'ne tolle Möglichkeit, dieser Umzug, weil wir 'ne größere Wohnung bekommen haben, zu 'nem wirklich günstigen Preis. Aber der Deal war, sage ich mal, so 'n bisschen, dass das alles hinhaut, die Wohnung selber aber nicht im besten Zustand. Also, das bedeutet, dass man dort halt wirklich noch einiges machen muss, ja? Und das ist wirklich das ist wirklich nicht, äh, wenig, sondern das ist dann halt wirklich, ne
<clears throat> Mhm.
im Bad, Fliesen, ähm, äh, Spiegel, äh, äh, es muss noch wi wirklich auch teilweise noch tapeziert werden. Also, die Wo Wohnung ist wirklich in 'nem schwierigen Zustand. Und mittlerweile jetzt nach 6 Wochen ist man auch schon weit vorangekommen, aber
Mhm.
man ist halt noch nicht da, wo man sich das wünschen würde, ne? Also, man ist noch nicht an 'nem Punkt, wo man sagt: „Hey, hm, so sieht die Wohnung aus oder so habe ich mir das quasi vorgestellt.”, ähm, sondern eher im Gegenteil, man sieht halt häufig noch, dass einen die Aufgaben quasi wie Art anschreien, wenn man, äh, durch die Wohnungstür tritt. Und das ist genau der Punkt, ne? Ähm, die Wohnung ist natürlich auch der Ort, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich mich quasi entspannen möchte. Aber es ist sehr schwier f äh, sehr schwierig für mich, Ruhe zu finden, beispielsweise im Wohnzimmer, wenn ich dann sehe: „Ach Mensch, hier hängt aber noch 'ne Baulampe.” Also, da w weißt du, da da da schreit dich ja quasi nur 'ne Aufgabe äh, schreit dich ja direkt an und sagt dir halt: „Ey, ne, hättest jetzt äh, so musst dich nicht ausruhen. Du könntest theoretisch auch noch mehr machen.” als ich ohnehin schon tue. Und da ist es halt sehr schwierig, das Ganze zu tun, ohne dass ich mich dann halt schuldig mir gegenüber selber fühle, ne?
Okay. Ja klar. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, ähm, ähm, wenn du dich praktisch, ähm, ausruhen willst und fühlst dich dann noch irgendwie, äh, wie auf 'ner Baustelle, ne? Aber auf der anderen Seite, ähm, äh, halt 'ne Wohnung so zu, ja ich sage mal zu renovieren oder praktisch einfach nur, äh, äh, schön zu machen, wenn man d ähm, gerade erst eingezogen ist, da das dauert halt nun auch mal seine Zeit, ne? Ähm darf ich denn mal fragen, ähm, habt ihr euch die Wohnung gekauft oder ist das 'ne Mietwohnung?
Es ist tatsächlich 'ne Mietwohnung, aber sage ich mal, sie ist in der in der Stadt, wo die Mietpreise wirklich enorm hoch sind, also wirklich enorm hoch sind. Und da ist es quasi wirklich, äh, quasi wie ein Geschenk gewesen, dass es diese günstige große Wohnung gibt, die halt aber noch, ne, einiges, äh, ja, zu tun hat.
Mhm. Okay. Und dass der <clears throat> äh, der Vermieter da der der ist da praktisch irgendwie ganz raus. Ähm, der wäre nicht bereit, ähm, äh, sowas, äh, halt praktisch finanziell oder vielleicht auch, äh, zeitmässig, dass der dann irgendwie auch jemand, ähm, ähm, ja, anstellt, der praktisch irgendwie, ähm, das Bad renoviert oder so. Weil, ähm, bei der Mietwohnung ist das ja eher ungewöhnlich, dass der Mieter so für diese Kosten aufkommt und für die Arbeitszeit auch, ne?
Ja, genau. Also, es es war halt, sage ich mal so 'n bisschen der Deal, ne, dass man dass man jetzt selber die Kosten 'n bisschen bisschen, ja, äh, in den Vordergrund selber trägt, ne, äh, dass man da halt diese Renovierung selber macht, aber dass man danach quasi halt, 'ne, ähm, Mietwohnung hat, die halt sehr günstig ist. Also, die ist jetzt auch nicht irgendwie von 'nem privaten Eigentümer, sondern schon von von 'ner, sage ich mal, Wohnungsbaugesellschaft und die haben es auch klar damals inseriert ne, dass die ja baufällig ist, zu viel gesagt, es ist nicht so, dass da Löcher in der Wand oder so waren, ne, aber dass sie halt einfach wirklich in 'nem alten Zustand ist, weil, die glaube ich davor 30, 40 Jahre bewohnt war und auch einfach, sage ich mal, abgewohnt wurde, ne? Also, du hast halt gesehen, die Wohnung hat jetzt erstmal fertig und deswegen war quasi der Deal der Ausschreibung, ne, ihr kriegt 'ne günstige Miete, aber ihr müsst euch die Wohnung selber zurechtmachen und den sind wir jetzt halt quasi auch eingegangen.
Mhm. Okay, das ich meine, das hört sich ja schon mal gut an. Ähm, dann, äh w wie, äh dad dadurch, dass du praktisch jetzt halt den die Zeitau den Zeitaufwand und die Arbeit hast, da ähm, kannst du trot äh äh, auf jeden Fall auf Dauer dann oder auf Dauer oder erst mal 'ne lange Weile dann auch halt dortbleiben für 'ne günstige Miete. Das ist ja eigentlich schon mal schön, ne? Und was ich natürlich auch noch sagen kann, was dann auch noch gut ist, äh, ihr habt natürlich dies äh, jetzt auch die Freiheit, das so zu machen, ähm, wie euch das gefällt, ne, <clears throat> anstatt irgendwie dann ähm, wenn wenn der Vermieter das macht, dann machen die es halt auch so, wie sie es ja wollen, ne? Okay.
Ja.
Ähm, ja, also ich, ähm, würde vielleicht, äh, so vorschlagen, weil du sagst ja, du willst es eigentlich, ähm so so schnell wie möglich machen. Und wenn du dann praktisch, ähm, äh, nichts machst, dann fühlst du dich schon wieder irgendwie so schuldig, ne? Das hätt hätte hätte ich ja noch erledigen können, ne? Ähm, und ich meine ah, ich wollte erst noch mal sagen, ähm, dass du dich eigentlich nicht schuldig fühlen, ähm, musst, denn, ähm, äh du es ist praktisch ja es liegt ja hängt ja so nur an dir und, ähm, äh, insofern du kannst halt auch nur so viel am Tag machen und du brauchst ja auch all dei die Zeit auch mal für dich, un um dich vom Arbeitstag zu erholen, ne? Ähm, das ist ja auch schwierig, dann jeden Tag da weiterzumachen, ne? Aber vielleicht kann man das ja auch irgendwie so angehen, dass man jetzt sagt, okay, du du hast mir das Beispiel jetzt gegeben, ähm, wenn du nach Hause kommst, dann setzt du dich halt's gerne ins Wohnzimmer und, äh, machst dir's bequem und dann stört's dich, wenn 'ne Lampe da ist. Dass man praktisch erst mal so sagt: „Okay, welcher Raum ist denn uns am wich dir oder euch am wichtigsten, ähm, wo wir wirklich uns erstmal wohlfühlen können?“ Und dann praktisch so die Priorität darauf setzen, dass man da jetzt erst mal guckt, dass man den halt fertig bekommt. Was, äh wie hört sich das denn für dich an?
Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Ich glaube, das ist grade auch eines, sage ich mal, der Probleme ist, dass das alles so 'n Parallelbetrieb ist, ne, dass man nie irgendwo so richtig zu Potte kommt, sondern dass es halt eher so ist, ne, man fängt in Raum A 'n bisschen was an und in Raum B irgendwie auch und irgendwie kommt so kein Raum so richtig zum zum Finale und zum, ja, sage ich mal, Ende irgendwie. Und das ist dann schon, sage ich mal, 'n bisschen belastend. Da könnte man glaube ich wirklich schon, äh, sage ich mal, einfach, ja einfach mal einen Raum wirklich fertig fokussieren, beispielsweise ist vielleicht mal das Wohnzimmer, ne, wo man dann auch viel Zeit verbringt zum Runterfahren, dass man dann dort auch den Raum hat, wo man sagt: "Hey, hier will ich mich ausruhen und hier sehe ich auch, dass mich keine Arbeit, äh, sage ich mal, erwartet."
Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Ja, dann wäre zum zumindest doch schon mal ein Plätzchen so in der Wohnung da, ne, ein Raum, wo du wirklich, äh, wenn du jetzt irgendwie, äh, da noch irgendwas halbfertig ist, ähm, im Schlafzimmer oder oder im Bad, dann, ähm, kannst du dich halt so immer halt ins Wohnzimmer zurück, äh, ziehen, weil, ähm, da schon mal alles fertig ist. Und dann kann man auch das andere etwas so gelassener angehen. Und dann, äh, brauchst du dich auch nicht, äh, schlecht zu fühlen, wenn das halt 'n bisschen länger dauert, ne?
Hm, ja, das ist auf jeden Fall 'n guter Hinweis, ja.
Und Ja, und mir ist gerade auch noch eingefallen ich meine, wenn du jetzt sagst, halt so Fliesen legen, ne, ähm oder vor allem halt, äh, so im Bad renovieren. Das dauert ja auch meistens mit am längsten, dass man vielleicht auch sagt: „Hier, wenn irgendwas halt mal, ähm, relativ <clears throat> schnell erledigt werden kann oder in kurzer Zeit, ne, dass man das dann erst mal so vorzieht.“, ne? Und halt, äh, Arbeiten äh, w wenn zum Beispiel ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr euch bei euch der Fall ist, aber wenn zum Beispiel das Bad jetzt komplett neu gemacht ist, ähm macht werden gemacht werden muss und das jetzt wirklich auch selbst macht, und, ähm, dass man da einfach sagt: „Okay, das stellen wir jetzt so 'n bisschen hinten an, ne?“
Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Also, ich ich sage mal so, ich ich glaube, gerade im Wohnzimmer sind es halt Sachen, da ist es halt wirklich dann da haben wir jetzt auch in den letzten Wochen schon viel Fortschritte gemacht. Und da sind halt, wie gesagt, die Baulampen, ne? Also, da sind es noch Lampen anbringen. Eine Wand muss auch gestrichen werden und ich glaube 2 Möbelstücke müssen aufgebaut werden. An sich jetzt, äh, Aufgaben, die 'n bisschen nervig sind ja, ähm, weil wir davor schon viel geleistet haben, aber die rein vom Zeitaufwand wirklich, würde ich jetzt mal sagen, mehr als darstellbar sind, wo man halt wirklich sagt: „Da kommt man dann auch mal "wenn man sagt: „Komm, wir machen jetzt am Wochenende nur das"
Ja. Mhm. Mhm.
dass man dann halt auch sagt: „Komm, da kann man dann erstmal 'n Haken dran machen.“ Dann ist es zwar immer noch nicht perfekt, perfekt, aber dann ist es wirklich so weit, dass man sagt: „Da sind dann nur noch so Dekosachen und wirklich dann so wirklich letzte fei Ästhetik-Feinschliffe, die aber wirklich nicht im jetzigen Moment quasi gemacht werden müssen.“
Ja, das hört sich doch gut an. Dann, äh, könnt äh, das das dann so mal am Wochenende vor äh, fertigzustellen, ne, dass praktisch <coughs> der Raum dann auch so wie wie er ist, äh wie ihr es wollt, ne? Und, ähm, äh, ich wie du sagtest, ich denke auch, dass du das gut an einem Wochenende hin äh, bekommen kannst, ne? Und, ähm, ich wollte noch kurz mal einen Vorschlag machen, so zu größeren Sachen. Wäre es denn auch, äh, möglich, da möm mal irgend 'n, ähm äh, Arbeiter, ähm, hier anzuheuern, d der dann praktisch irgendwie das Wa Badez die Ba die Arbeit fürs Badezimmer macht oder so, äh, oder musst du das wirklich alles selbst machen?
Hm. Also natürlich be steht mir das natürlich frei, ähm, ja, sage ich mal, zu engagieren, wen ich möchte. Ähm, ja, aber das habe ich bis jetzt habe ich mich jetzt bis jetzt einfach, sage ich mal, vor gescheut, weil ich halt, ne, die die Kosten mir klemmen wollte, ne, um halt auch so äh, das so kosteneffizient wie möglich zu machen, weil das teuerste sind ja nicht die Materialkosten in der Regel, sondern wenn's dann halt die Arbeiter machen, ne, die Stunden, die da halt reingehen.
Mhm.
Aber vielleicht vielleicht muss ich mir zugestehen, dass ich mir das halt einfach mal gönne, ähm, weil wir ja schon viel Geld in der Miete halt auch in Zukunft sparen durch diesen Deal, den wir eingegangen sind. Dass man sagt: „Komm, wir nehmen jetzt halt vielleicht mal die 2- 3.000 € in die in die Hand, machen vielleicht mal irgendwie 'n kleineren Urlaub und können uns dadurch vielleicht den Fliesenleger oder halt einfach irgendwie 'n Badinstallateur oder so halt leisten, der uns f großen Teil abnimmt.“
Ja. Ja, das wär toll, ne? Dann, ähm, äh, wär das auch, ähm, wesentlich schneller erledigt, oder halt mal auch mal fragen: „Hier, ähm, äh, ist 'ne neue Wohnung.” Mal mal Freunde rüber, hm, einladen und vielleicht auch fragen: „Hey, habt ihr mal Lust, ähm, ähm, 'n bisschen mit anzupacken“, ne, ähm, so auf die Tour. „Äh, ich habe im Moment zu viel um die Ohren. Und dann bestellen wir irgendwie Pizza oder so”, ne? Und, ähm, dann, äh es wäre vielleicht auch 'ne Gelegenheit, die Freunde zu sehen und dann halt auch, ähm, bisschen Hilfe gleichzeitig zu haben.
Mhm. Ja, das hört sich richtig gut an. Ich glaube, da kann man dann auf jeden Fall sowohl ich sage mal Sachen, die man sich einfach selber nicht zutraut, wie beispielsweise Fliesen legen, kann man sich dann vielleicht mal leisten, und das auszulagern und den Rest vielleicht mit Freunden darstellen. Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an und so, glaube ich, komme ich einfach 'n bisschen mehr wieder in die Ruhephase in meinen eigenen vier Wänden rein. Das hört sich richtig gut an.
Alles klar. Dann wünsche ich, äh, viel Spaß beim Wohnungseinrichten.
<chuckles> Danke schön.